Ja, okay, kann ja sein. Also, ich sehe sie nur fliegen. Ich weiß nicht, wo die hier wohnen. Mhm. Ja, und interessant finde ich auch nachts immer die Zikaden, also, im Sommer. D dieses Geräusch j
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ach, diese Leuchtk äh, mhm. Ne, meinst du, diese Leuchtke also, diese L Leuchtfliegen oder? Ne, Glühwürmchen, genau. Zikaden.
Das kenne ich aus aus, äh Die Glühwürmchen? Ne, die meinte ich nicht, sondern, ähm, die Zikaden, die, ähm na, wie heißen die hier, die nachts immer dieses Gekratsch-Geräusch machen. G Grillen, also, so Art Grillen.
Ach so ach so ach so Grillen, mhm mhm.
Mhm, mhm.
Warte mal, sind mir hier schon mal Grillen aufgefallen? Vielleicht, aber vielleicht habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich muss sagen, also, grade abends
Ja, also, sie machen nachts immer so 'n Konzert bei uns.
Ja, bei uns ist abends immer die Füchse, ne, die schreien ja so also, die Frauen also, die Weibchen, die oh, die machen ja Geräusche. Also
Mhm, mhm. <laughs> Ja.
Das <chuckles> echt erschrocken. Meine Tochter hat auch immer richtig Angst. <chuckles> Mhm.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ist interessant, ne? Also, ich komme auch aus 'ner Großstadt in Deutschland und eigentlich wir wohnen hier in 'ner Kleinstadt, aber hier ist so viel mehr an Wildtieren unterwegs, als man das aus Deutschland kennt.
Ja. Ja, hier auch. Mhm. Ja, ja, ja. Ist bei uns genau das Gleiche. Meine Eltern kommen aus Polen und wir waren früher regelmäßig in Polen und da ha habe ich ah, da war ja auch viel grün und so und also, habe ich das auch nicht in Erinnerung, dass es da so viele äh, so viel Wildtier gab.
Ja. Mhm. Ja. Ja, komisch, ne? Aber ist ja irgendwie schön, das das, äh, suggeriert einem ja, dass die Natur hier noch irgendwie heil ist, ne, und und mit den Menschen auch irgendwie zusammen existieren kann.
Interessant, ne? Mhm. Ja. Mhm. Funktioniert, ne? Ja, ja, ja, ja, genau. Wir haben auch ganz viele hier Bienen und Hummeln, ne, weil ich habe jetzt hier viel auf dem Deck in meinen Hochbeeten. Das ist natürlich super, ne, weil die zum Bestäuben kommen. Ähm, oh, ganz viele Hummeln, Bienen, ja Wespen natürlich auch, ne, aber, ähm
Ja. Mhm. Ja, Wespen haben wir hier w zum Glück gar keine. Da bin ich froh und das das ist in Deutschland ja, wenn du mal draußen essen willst, dann kommen die alle und das ist hier bei uns gar nicht. Das ist schön.
Ich weiß, ja, ja. Wir haben leider auch Hornissen. Also, das ist immer so 'n bisschen gefährlich. So ab Ende August, September wird's so 'n bisschen doof, weil wir hier so wilden Efeu haben und der blüht dann und das zieht die an, ne?
Mhm, mhm. Mhm. Oh, okay. Ja.
Ja, aber, mal gucken. Vielleicht entfernen wir das, mal sehen, aber das gibt natürlich auch den Bienen Essen, das ist ja auch wichtig, ne? mal sehen, was wir machen, auf jeden Fall superinteressantes Gespräch, äh
Ja, ja. Ja. Ja, fand ich auch. Danke für die Unterhaltung, bis bald mal wieder. Tschüss.
Ja, schönen Tag noch, mach's gut. Ja, tschüss tschüss.

Diese Läufer, ne? Ja, mhm, das stimmt, w wo du das jetzt sagst, ja.
Ja, irgendwie aber eher so kleinere. Mhm. Ich meine, die sind nicht weniger eklig hier, die kleinen, aber, ähm, <chuckles> anders halt, ne? Ne?
Und <chuckles> Ne, ne. Habt ihr auch Fledermäuse?
Ja, unsere, ähm, Nachbarin hat, also, 'n Fledermaushaus und, ähm, die essen uns die Mücken weg. Das ist super. Wir haben kaum Mücken. Mhm.
Oh, okay. Bei uns gibt's leider trotzdem viele Mücken, obwohl ich nachts die Fledermäuse sehe. Ja, mhm.
Echt? Okay. Ja? Guck mal, wir wohnen am See, ne, da denken ja immer denkt man immer so, oh, da haben wir bestimmt viele Mücken und so und ich dachte, das war wäre wegen dem, äh, Fledermaushaus, dass es nicht so ist, weil die essen die Mücken, aber hm.
Ja. Ja.

Aha, gut zu hören, hör mal da wird unser Garten ja vielleicht doch noch mal bunt. <giggles> Ja. Mhm.
<laughs> <laughs> Ja, ja, und dann zum Beispiel diese Clematis oder so, das lassen sie auch in Ruhe.
Ich habe mal gehört, dass sie nicht so auf, äh, w äh, gelb stehen, weil wir haben auch hier im Frühling wie heißen denn diese das sind solche Sträucher, die blühen gelb, sind ja. Das mögen die auch nicht. Also, ich habe mal gehört, dass sie gelb nicht so mögen, aber
Ah, die Forsythien. Mhm. Aber das das kann sein. Das kann wirklich sein, weil ich habe, äh, Lilien, die sind orange, die sind immer weg bei mi bei mir. Äh, und, äh, dann habe ich so gelbe Tageslilien, die lassen sie in Ruhe.
Ja? <chuckles> Also, siehst du. Okay. Mhm, mhm.
Also, kann schon sein, ja. Gut, gut.
Mhm.
Äh, ich glaube, am meisten überrascht haben mich hier die Stinktiere, weil
Ja, stimmt, ja. Mhm.
Als wir hier hingezogen sind, wusste ich ja überhaupt nicht, wie so 'n Stinktier riecht und <giggles> wir dachten wi ja, ist schrecklich, ne? Wir dachten immer, nachts verbrennt irgendjemand alte Reifen oder so und w wir konnten uns das gar nicht erklären und dann habe ich mal mit den Nachbarn gesprochen und die meinten: „Ja, das ist 'n Stinktier.“ Und ich so: „Ah, okay.“ so riechen die.
I Boah, Ich weiß. Boah, das ist so schrecklich. <chuckles> <laughs> Oh ne. Ja, das ist <laughs> Wie witzig? Ja, ja. Ist das nicht 'ne Schreck also, so 'ne effektive Waffe, die die haben, ne? Also
Ja, ja, ja.
Unglaublich, ne?
Ja, und dann haben wir festgestellt, dass, äh, wir 'ne Stinktierfamilie unter unserem Holzdeck hatten.
Mhm. Oh nein. Oh.
Ja, wir saßen irgendwann draußen und dann wackelte ein ein Stinktier raus. Dann dachten wir: „Okay, wir haben ein Stinktier.“ <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. Und
Ach, Herrjemine. Ach, Herrjemine, und was habt ihr dann damit gemacht?

Ja, okay. Ja, d die hatte ich auch mal aufgestellt, ähm, aber dann kamen nur Ameisen. Die kletterten dann an der Stange hoch und haben sich daran bedient. Und dann war war diese Futterstation so schnell weg, wie sie da war. <chuckles> Aber ja, ich ich habe so, äh, Hibiskus. Ach so, dieser winterharte Hibiskus, den mögen die Rehe übrigens auch nicht. Ähm, da habe ich so im Garten ganz viele so auch als Begrenzung, als Hecke angepflanzt. Ja, da kommen die Kolibris auch gerne.
Mhm, die sind Mhm. Ach so. <laughs> Okay. Okay. Ja, das können wir verstehen. Ach so, aha, okay. Ja. Ja, das ist wie so 'ne Hecke, brauchen wir auch. Hibiskus, ja, sagst du, winterharte Hibiskus. Oh, das muss ich mir auf jeden Fall merken, weil wir unser Garten hat so 2 Ebenen, weißt du? Und von der einen Ebene also, man kann von der oberen tatsächlich runterfallen und mein Sohn ist also, meine Tochter ist 4, die ist aber sehr vorsichtig, aber mein Sohn, das ist so 'n kleiner Rabauke, der ist 1, weißt du? Und, äh, da brauchen wir unbedingt irgendwas. Ähm
Mhm. Oh, okay. Ja, ja, ja. Rose of Sharon heißt das hier. Mhm. Rose of Sharon.
Winterharten Hibiskus wie? Okay, okay. Na, das muss ich mir gleich aufschreiben, weil, äh, ja, da müssen wir irgendwas machen, weil mit dem <chuckles> schrecklich aufpassen. Mhm.
Mhm. <chuckles> Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, klar. Ja, da musst du ja auch aufpassen mit den Tieren, ne? Also, Kojoten und so was gibt's hier ja auch. Und und
Ich weiß ja, ja. Ja. Echt? Habe ich noch nicht gesehen. Aha.
Ja, also das die n die sind bei uns richtig groß. Also die die sind so groß wie so 'n, äh, Golden Retriever oder so teilweise. Und einer läuft hier auch tagsüber immer auf der Straße lang. Also er hat jetzt keinen angegriffen oder so, aber falls die mal Tollwut haben, ne? Ja.
Oh. Was? Wow. Okay. Ja. Ja, ja, musst du ja, ja. Ja, ja. Aber das ist bei Füchsen auch, ne? Und bei Füchsen ist das schlimme, Tollwut wird über deren Kot, äh, übertragen.
Ja. Mhm, okay.
Bei Füchsen, da muss man natürlich richtig aufpassen, ne? Mhm.
Ja klar, und die Kleinen buddeln ja auch gerne überall. J ja, ja.
Genau, ja. Äh, wir wollten schon mal hier unseren Garten höher umzäunen. Ne, du weißt, wir haben das Haus jetzt vor knapp 3 Jahren gekauft, im Oktober werden's 3 Jahre sein. Boah, das ist so viel hier zu machen, weil wir haben uns so sofort in den Garten verliebt, aber das Haus, boah, musste man also man muss halt immer noch viel machen, weißt du? Und das ist einfach mein Mann arbeitet viel und Wochenenden sind beschränkt. Der ist halt handwerklich superbegabt, aber die Zeit ist nicht wirklich da.
Mhm. Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Ja, klar. Ja, klar. Grade mit kleinen Kindern, ähm, kann ich mir vorstellen, da bleibt nicht viel übrig.
Ähm Ja, genau, die wollen ja auch Zeit mit ihm verbringen. Mhm. Na ja, auf jeden Fall wollen wir irgendwann dann mal hoffentlich den Zaun höher ziehen, vielleicht sogar auch schon nächstes Jahr. Das muss ja dann sowieso auch 'ne Firma machen, ne? Ähm
Ja, ja, ja, und grad die Rehe, die können ja hoch hüpfen, ne? Ich glaube, unsere Nachbarn haben 1,60 m Zaun, das nutzt nichts. Also, es muss noch höher sein.
Ja, ja, genau. Aber ich glau also, ich ha habe hier bei einigen gesehen, dass die die Umzäunung dann so angeschrägt haben, weißt du?
Okay, ja, das kann sein.
Die haben 'n Zaun nach oben und dann geht der so schräg so in die Luft rein, sodass die da halt nicht, äh, hochkommen.
Mhm, ja, das kann sein. Das habe ich hier noch nicht gesehen.
Mhm. Na ja, mal sehen, da müssen wir uns auf jeden Fall informieren. Und ich habe hier irgendwie aber schon den Eindruck auch Spinnen hier, ne? Also, wir haben auch mal Spinnen im Haus, aber die sind viel kleiner als in Deutschland. In Deutschland gibt's ja die mit den langen Beinen und mit ganz kleinen Körper, ne? So was haben wir hier gar nicht.
Ja. Hm. Ja.